ก็อยากจะให้ช่วยเล่านะคะว่า ครอบครัวของคุณเนี่ยแสดงความรักเป็นยังไงบ้างคะ ตอนที่คุณเป็นเด็ก ๆ อะค่ะ?
จะบอกว่า วิธีการแสดงความรักของที่บ้านน่ะค่ะ ดูเป็น ดูเป็นสากล ดูเป็นธรรมเนียม ตะวันออกนิดหนึ่ง ใช่ ค่ะ
หือ คืออะไรอะคะ?
คือ คือ อ่า สมัยก่อนเนาะ มันน่าจะเป็นเรื่องใหม่ ๆ ของคนสมัยก่อนเลยอะค่ะ ยุคเจเนอเรชันเอ็กซ์ อะไรอย่างงั้นเลยนะ ยุคบูม อะไรนะ อ่า Baby Boomer ประมาณนั้นเลย ยุค ยุคนั้น ๆ เลยนะคะ คือคุณ คุณพ่อน่ะ ท่าน อ่า ท่านเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ค่ะ
ค่ะ อืม เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
ใช่ คราวเนี้ยวิธีการแสดงความรักของเรา ของ ของเรา ๆ กันเอง ก็คือการกอดกัน หอมแก้มกัน เราก็บอก บอกว่ารักกัน
โอ๊ย น่ารักอะ
อย่างเงี้ย เออ ใช่ อย่างงี้เลย ซึ่ง ซึ่งที่ ที่เราเห็นคือ คือคุณพ่อทำอย่างงี้ให้เราตั้งแต่เล็ก ๆ เนาะ เอ่อ อาจจะตั้งแต่เราเด็ก ๆ เลยก็ได้ค่ะ เพราะว่าเรา เราก็เห็นเวลาที่เราเด็ก เราก็ดูคุณพ่อคุณแม่ทำกับพี่ชายเรา 2 คน เขาก็ทำอย่างเงี้ยเหมือนกัน เขาก็จะกอดกัน เขาก็หอมแก้มกัน แล้วเขาก็บอกว่า "เขารักนะ" อย่างเงี้ยค่ะ มัน แล้วเราก็ทำอย่างเงี้ยกันมาตลอด อือ น้องสาวด้วย อย่างเงี้ย เออ ใช่ ค่ะ
อืม น่ารักจังเลย อืม อ๋อ มีกัน สาม คนพี่น้องเหรอคะ?
มีกัน 4 คนค่ะ มีพี่ชายสองคน มีทางนี้ แล้วก็มีน้องสาว 1 คนค่ะ
อ๋อ แล้วทุกคนในบ้าน ในครอบครัว หมายความว่า ระหว่างพี่น้องอะค่ะ แสดงความรักกันแบบนี้ด้วยไหมคะ?
ใช่ค่ะ เราก็จะกอดกัน หอมแก้มกัน แล้วก็บอกรักกัน ซึ่งอันเนี้ยมัน ไม่ มัน มันคงไม่ใช่การบังคับหรอกเนาะ เพราะว่า คือเราเห็นคุณ พ คุณพ่อ คุณแม่ทำกับพี่ชายเรามา เราก็ พอเรา พอเรา พอจำความได้อะค่ะ ก็ ก็ทำกับเรา แล้วก็เห็นท่านทำกับน้อง ๆ เราด้วย อีกอย่างหนึ่งท่าน 2 คนก็ทำให้เราเห็นด้วยอะ ท่าน ท่านก็ คุณพ่อกลับมาจากที่โรงเรียน ใช่ไหมคะ คุณแม่ก็รออยู่บ้าน คุณแม่เป็นแม่บ้านท่านก็รออยู่บ้าน พอคุณพ่อกลับมา คุณแม่ก็ไปหิ้วกระเป๋าอะไรให้ แล้วก็ คุณพ่อกลับมาก็เข้าไปกอดกัน หอมแก้มกัน อย่างเงี้ย เออ ใช่ ๆ แล้วมันเป็นอย่างงี้ทุกวันที่เราเห็นไง ตอนแรก ๆ ก็จะยิ้ม ๆ แบบเราก็จะยิ้ม ๆ ไปด้วยอะ เออ เราก็ โอ้ น่ารักอะ เราก็รู้สึกว่าน่ารัก
เออ ฮึ อุ๊ย! น่า รัก อืม อุ๊ย แล้วมี รอรับกระเป๋าด้วย เหมือนแบบว่า บ้านแบบว่ามิซาเอะ แบบว่าอะไรนะ?
ค่ะ อือ ใช่ ประมาณนั้นเลย ชิน ตอนบ้านชินจัง อย่างงั้นเลย ใช่ค่ะ อือฮึ
ใช่ ๆ โอ๊ย
นั่นแหละ แต่ว่ามัน มันก็ พอ พอมันเป็นอย่างนั้นเมื่อ เมื่อสมัยนั้นนะ มันก็จะเป็นเรื่องแปลก
เออ อืม ไม่ ไม่แปลกนะคะ แปลกเหรอคะ? อือ
มัน มัน มันไม่ใช่เรื่องปกติ ใช่ ถ้าเป็นสมัยนั้นมันจะไม่ใช่เรื่องปกติ ที่ ที่เราจะมาแสดงความรักอย่างงี้ ใช่ ใช่ค่ะ เขาจะรู้สึกว่า ครอบครัวของเราแปลก อือ
สำหรับคนทั่วไป อืม แต่น่ารักมากเลยนะคะ ไม่แปลกหรอกค่ะ แล้วอย่างเงี้ยเคยมี มีคนข้างนอกมาเห็นบ้างไหมคะ? ว่า ใน ภายในบ้านของเราเนี่ยแสดงความรักกันแบบเนี้ยค่ะ
ใช่ คือน้ำ ค่ะ มี ๆ เอ่อ มี เวลาเพื่อนบ้านเขามาเที่ยวที่บ้านเราเนาะ พอเขาเห็นงี้เขาก็จะเขินแทนน่ะ เขาจะมี มีความเขินแทน เออ คุณ คุณพ่อไปกอดคุณแม่ โอบเอว อะไรงี้ เขาจะแบบมีความเขินแทนน่ะ เขาจะแบบไม่กล้ามอง เงี้ย แล้วก็หน้าแดง อย่างเงี้ย แล้วคือแบบ เค้ย เขานั่น อืม คือเขา จะบอกว่า คนยุคนั้นเขาไม่ชินจริง ๆ กับการแสดงความรักแบบ แบบที่การสัมผัสตัวกันขนาดเนี้ยค่ะ แล้วก็มีการพูดด้วยนะ คือไม่ได้สัมผัสตัวอย่างเดียว คือ คือมีการบอกด้วยนะว่า เออ ว่าเรารักกัน อย่างเงี้ยค่ะ เออ
<chuckles> ก็ทุกครั้งที่กอดกันเลยเหรอคะ?
ค่ะ ใช่ ๆ จะทำอย่างงี้บ่อย แล้วคุณพ่อจะเป็น คือคุณพ่อ จะเป็นต้นแบบให้เลยอะค่ะ อีกอย่างนะคุณพ่อจะทำอย่างงี้ด้วย เมื่อ เมื่อคุณพ่อลงโทษไปแล้วอะค่ะ หรือม่า จะลงโทษอะไรไปก็ตามอะ พอลงโทษเสร็จแล้วอะ เหมือนตีจนร้องไห้แล้วก็ตาม ก็จะดึงกลับมา พี่ชายจะโดนบ่อยค่ะ พี่ชายคนที่ 2 จะดื้อมาก จะโดนบ่อยมาก ก็จะดึงกลับมาแล้วก็มาอธิบายให้ฟังว่า ที่ตีไปเพราะอะไร? แล้วก็จะเอาเน่าะ เอาพี่อะเข้ามากอด แล้วก็บอกว่า "พ่ออะรักนะ" อย่างเงี้ย เออ
อืม อือฮึ อือฮึ อืม อุ๊ย แล้วทางคุณล่ะคะ เคยโดนแบบว่าโดนทำโทษแล้วก็แบบดึงมากอดอย่างงี้ บ้างไหมคะ?
ค่ะ ทำโทษไม่ค่อยโดนค่ะ ทางนี้เป็น เป็นลูกสาวเรียบร้อย จะไม่ออกนอกลู่นอกทาง อืม แต่ว่าก็จะ เขาก็จะกอดแล้วก็หอมบ่อย ๆ เหมือนกันนะ เออ ค่ะ
อือฮึ อา อ๋อ แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ ที่ที่บ้านมีการแสดงออกแบบเนี้ยค่ะ?
คือเราอะรู้สึกเฉย ๆ กันค่ะ คือเรา เราจะมองกันเอง พอ พอ ตั้งแต่เล็ก ๆ จะรู้สึกเหมือนบางทีมันก็เป็น เป็นเหมือนอัตโนมัติ บางทีมันก็ดูเป็นหน้าที่เนาะ แต่พอมัน เราทำไปเรื่อย ๆ อะค่ะ เราจะรู้ว่า เฮ้ย มันเป็นการแสดงความรักที่มันออกมาจากข้างในจริง ๆ ทุกครั้งที่เรากอดกันน่ะ มันคือความรู้สึกที่เราอยากกอดกันจริง ๆ เราบอกรักกัน เพราะว่าความรู้สึกที่เราอยากบอกรักกันจริง ๆ อย่างเงี้ยอะค่ะ เออ
อืม อืม อืม ค่ะ แล้วถ้าเกิดเป็นการกระทำล่ะคะ แบบว่ามีการกระทำอย่างอื่นที่เป็นการบอกรักไหมคะ นอกจากการกอดกันน่ะค่ะ?
ค่ะ ค่ะ เออ น่าจะเป็นการปกป้องมากกว่ามั้ง เพราะว่าพี่ ๆ อะ เขาก็ เขาก็ คือเขาจะเล่นกันแบบผู้ชายเนาะ แล้วเราเองอะก็ติดพี่ ๆ ผู้ชายค่ะตอนนั้น เพราะว่ายังไม่มีน้องสาวเนาะ เราก็จะติดเขาเวลาที่เขาไปเล่นอะไรกันเราก็จะตามเขาไปด้วย
ค่ะ อือฮึ ค่ะ
เออ เพราะเราก็อยากมีเพื่อน เราก็ตามเขา ไปเล่นกับเขาด้วย อย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอเพื่อน ๆ เขาจะมาแกล้งเราอะ เขาก็จะ เขาก็จะมาเป็นฮีโรให้เรา คือเขาจะมาห้ามแบบ เออ อย่า ม่ะ อย่ามายุ่งกับน้องนะ อะไรประมาณเนี้ย เออ ค่ะ
อุ๊ย! อา น่ารักจังเลยอะค่ะ แล้วแบบอย่างงี้พี่น้องต้องรักกันมาก ๆ เคยทะเลาะกันบ้างไหมคะ?
อุ๊ย บ่อยค่ะ ยิ่งรักกันมากยิ่งทะเลาะกันบ่อย
จริงเหรอคะ? ถ้าเกิดแบบเท่าที่ฟังดูอะแบบดู 1 สนิท 2 ดูรักกัน แล้วอย่างเงี้ยทะเลาะกันเรื่องอะไร? ส่วนใหญ่อะค่ะ
ใช่ โอ๊ย ทะเลาะกันเรื่องแย่งปลากันเนี่ยค่ะ <chuckles>
ถ อะ ทำไมล่ะคะ?
แย่งปลาทอด <chuckles> แย่งปลาทอดกัน
ทะเลาะจริงจังเหรอคะ? หรือว่าแบบทะเลาะแบบเอาฮาเฉย ๆ
จริงจัง ไม่ จริงจังเลย เพราะว่าเวลาคุณพ่อทอดปลา คุณพ่อจะทำปลาทอดขมิ้นอร่อยมาก แล้วเวลาคุณทอด คุณพ่อทอดปลาอะ คุณคอบ คุณพ่อก็จะนับคนให้ เรามีกัน 6 คน ก็จะมี 6 ตัวค่ะ แล้วมันจะมีแบบตัวแถมอยู่ตัวหนึ่งหรือ 2 ตัวในมื้ออาหารนั่นน่ะค่ะ ใช่ แล้วจะมีโควตาก็คือ 1 คนต่อ 1 ตัวอะ อะ สำหรับปลาทอดนั่นน่ะนะคะ แล้วมันก็จะเป็นการ คือทุกคนน่ะชอบหมดเลย พี่ ๆ น้อง ๆ เราชอบ ชอบทานปลาทอดของคุณพ่อกันหมดเลยไง แล้วก็จะมีการแบบพยายามกินของตัวเองให้ ให้หมดเร็วที่สุด เพื่อจะเอา
อือฮึ อือฮึ <chuckles> เร็วที่สุด
ใช่ เพื่อจะไปเอาตัวแถมอะ เออ แล้วมันก็จะมีพวกอยู่ทะเลาะกันเรื่องแย่งตัวแถมกันนี่แหละค่ะ อืม
อุ๊ย! ตัวแถมเนี่ยมีกี่ตัวคะ?
ก็คุณพ่อจะแถมไว้บางทีตัวเดียว บางทีสองตัวค่ะ แถมไว้ไม่เยอะหรอก เพราะว่าท่านคงคิดว่า หนึ่งตัวเราคงอิ่มมากแล้วอะ เพราะว่าไม่ได้ทานแค่ปลา ทานกับข้าวด้วย แล้วก็มีกับข้าวด้วยไงคะ มันไม่ได้มีแค่ปลาอย่างเดียว
แต่ แต่ ตก อ๋อ อือฮึ อ๋อ แต่ปรากฏว่า ก็คือแย่งกัน แล้วทะเลาะกัน อย่างงี้ทำยังไงล่ะคะ? ส บทสรุป
ใช่ ค่ะ จ้ะ ก็คุณพ่อ คุณพ่อต้องเป็นตัวกลางค่ะ ก็คือถ้ามันมีตัวแถมอยู่แค่ตัวเดียว ใช่ไหมคะ เอ่อ ท่านก็ ท่าน ท่านก็จะให้เป่ายิ้งฉุบกัน แล้วก็เลือก ท่านจะตัดแบ่งไว้เป็นสี่ส่วน แค่ไหนไม่รู้แหละ บอกให้แค่ไหนไม่รู้นะ จะได้เท่าไรไม่รู้ แต่แบ่งให้เป็นสี่ส่วน แล้วก็ให้ ให้เป่ายิ้งฉุบกันเอาเอง เออ แล้วก็ให้เลือกกันเอาเองว่า ใครจะเลือกชิ้นไหน ท่านว่าอย่างงี้เลย อืม
อืม โอ้โฮ อืม อือฮึ ก็ดูยุติธรรมดี 4 ส่วนในที่นี้หมายถึงว่า คุณพ่อกับคุณแม่ไม่ได้กินแล้วแหละ ใช่ไหมคะ?
ค่ะ แล้วถูกต้อง ได้ลูก ๆ หมดเลย <laughs> ถ้า ถ้าเป็นตัว มีตัวแถม 2 ตัว ก็จะแบ่งเป็น 2 ส่วน อ่า ตัวละ สอง ส่วน 2 ส่วน ก็จะได้เป็น 4 ส่วนเหมือนเดิมเงี้ยค่ะ แล้วก็ให้ ให้ตกลงกันเอาเอง อืม แต่มันก็มีโมเมนต์น่ารักนะ คือเรา เรายังเด็กอะ เรายังเด็กมาก ๆ แล้วพี่เขาโตแล้วเงี้ยค่ะ เขาก็จะแบบพอ พอเขาชนะ ใช่ไหม เขาก็จะมีการแบบเสียสละให้เรา ให้เราเลือกก่อนว่า เราจะเอาตรงไหน อย่างเงี้ย
โอ๊ย น่ารัก อะฮะ อืม อ๋อ ค่ะ ว้าย น่ารักอะค่ะ โอ้
หลังจากทะเลาะกันแล้วนะ แต่นั้นคือหลังจากทะเลาะกันไปแล้ว อืม แย่งปลากันไปแล้ว
ก็แสดงว่า ก็คือไม่ได้โกรธกันจริงจัง ก็มีการให้อภัย แล้วก็ดูรักน้องอยู่นะคะ
ใช่ ใช่ค่ะ ก็เลย อย่างงี้ก็เลยเป็น นั่นแหละ เหมือนที่น้องบอกเมื่อกี้ เป็นความรักที่ค่อนข้างสนิทกัน แล้วก็ค่อนข้างแนบแน่นน่ะค่ะ อืม แล้วมันก็จะ เอ่อ พี่ชายเขา พ เหล่า พอ ล โตขึ้นมาแล้วเนาะ โตขึ้นมาแล้ว ทุกคนก็ยังแสดงความรักอย่างงี้กันอยู่ พี่ชายเขาเรียน ปวส. แล้ว เราก็อยู่ ปวช. แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ยัง กลับถึงบ้านเราก็ยังกอดกัน
อืม อืม ค่ะ อ้อ อุ๊ย! หมายถึงว่า หมายถึงว่าระหว่างพี่น้องอะเหรอคะ?
เป็นหอมแก้มกัน เออ อ่า ใช่ ๆ แล้วก็พี่เขาอะ พี่ชายอะเขาจะไปเรียนอีกอำเภอหนึ่ง ซึ่งเขาจะไปอยู่หอที่นู่น เราก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ แล้วเขาก็จะกลับมาบ้านน่ะเสาร์อาทิตย์ ใช่ไหมคะ อ่า พอมาเจอกันเราก็จะกอดกันอย่างนี้แหละ เราก็จะกอดกันแล้วก็บอก เฮ้ย คิดถึงนะ อย่างเงี้ย เออ
ค่ะ ค่ะ โอ๊ย น่ารักจังเลยอะค่ะ แล้วกับน้องสาวล่ะคะ ก็แสดงออกแบบนี้เหมือนกันเหรอคะ?
อือ ไง เออ เหมือนกัน เหมือนกันค่ะ เหมือนกัน จะ ไอ้ ไอ้น้องเล็กยิ่ง ยิ่ง อ่า ได้ความรักจากทุกคนไปเยอะมากเลย โดยเฉพาะไอ้เจ้าน้องเล็กเนี่ยค่ะ เพราะว่าเขาเป็นน้องคนสุดท้องอะ ทุกคนก็จะมาโอ๋เขากันหมดเลย จำได้ว่าตอนเล็ก ๆ พอเขาร้องไห้ พอเขา พอเขา เขาแค่ร้อง "แง" ขึ้นมาแค่นั้นเองอะ 3 คนพี่น้องอะจะไปรุมเขาเลยอะ คือจะไปดูว่าน้องร้องทำไม? เกิดอะไรขึ้น? ใครรังแก? หรือว่าไปหกล้ม หรืออะไรมา? อย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม อืม อุ๊ย! อุ๊ย อย่างเงี้ยอยากจะรู้เลยนะคะว่า วิธีการสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ที่ทำให้พี่น้องรักกันขนาดเนี้ยค่ะ ส่วนใหญ่แล้วเขาเลี้ยงยังไงอะคะ?
น่าจะคุณพ่อทำให้ดูล่ะค่ะ ท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
อืม
เราก็เลยทำตามท่าน พอท่าน 2 คนรักกันน่ะมัน มัน มันไม่ต้องพูดอะค่ะ มันไม่ต้องบอกเล่าอะในความรัก ความห่วงใยกัน เวลา เอ่อ คุณพ่อท่านไป เหมือนท่านต้องไปอบรมนาน ๆ อย่างเงี้ยค่ะ กลับ ตอน ตอนวันเดินทางคุณแม่ก็จะแบบ เออ แค่กอด หอม แล้ว เอ่อ ก็ แล้ว แล้วก็มีการแบบ เขาก็จะมีการพูดคุยกันนิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แสดงความห่วงใยซึ่งกันและกันเนาะ แล้วพอวันที่คุณพ่อกลับมา คุณแม่ให้ทำกับข้าวเอาไว้ให้แบบของชอบคุณพ่อหมดเลยแล้วเยอะมาก ๆ เงี้ยค่ะ แล้วพอเขากลับมา เขาก็เลยจะไป เหมือนเดิม เขาก็เข้าไปหิ้วกระเป๋าอะไรกลับมาให้ แล้วเขาก็จะ เอ่อ มากอดกัน หอมแก้มกัน อย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยแบบ เฮ้ย มันก็เลยทำให้เราซึมซับมากกว่า แล้วเราก็รู้สึกว่า สิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีอะ เออ ค่ะ
ค่ะ อืม โอ๊ย! <chuckles> อืม คือหมายความว่า คุณพ่อคุณกับคุณแม่เนี่ยไม่เคยทะเลาะกันให้เห็นสักครั้งเลยใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ท่านไม่ทะเลาะให้เราเห็นเลยสักครั้งเดียว โตมาถึงรู้นะว่า คุณพ่อคุณแม่ก็เคยทะเลาะกันเหมือนกัน แต่ท่านไม่เคยทะเลาะให้ลูก ๆ เห็นเลยแม้แต่ครั้งเดียวค่ะ อืม ทำ
อ้าว! จริงเหรอคะ? เท่าที่ฟังนี่แบบว่ามีแต่ความรักอบอวลอยู่ในบ้านเลยเนาะ ร ร เรารู้ได้ยังไงอะคะ? ว่า เออ เขาเคยทะเลาะกันน่ะค่ะ
นินไงคะ เขามาเล่าให้เราฟัง ตอนที่เราโตแล้วนี่แหละค่ะ เขา เขาก็มาเล่าให้เราฟังเรื่องความหลังเนาะ เขาก็มาเล่าให้ฟังในสิ่งที่เราไม่รู้ อะไรอย่างเงี้ย เราก็มารู้จากท่าน ท่านก็บอกว่า "ท่านก็เคยทะเลาะกัน ไม่ได้แบบรักกันอย่างงี้ตลอดเวลา มันเป็นไปไม่ได้หรอก" ท่านบอก "คน คน คน 2 คนอยู่ด้วยกันน่ะ ยังไงมันก็ต้องมีเรื่องทะเลาะกัน มันไม่ เป็นไปไม่ได้ที่รัก รักกันตลอดเวลา มันเป็นไปไม่ได้เลย" แต่ท่าน ท่านก็บอกว่า ท่านมีกฎ กฎของท่าน ก็คือ "ทะเลาะกันก็ได้ แต่ว่าจะต้องไม่ใช่ต่อหน้าลูก"
อ๋อ อือ อ๋อ แล้ววิธีที่แบบว่าครอบครัวคุณแสดงความรักกันแบบที่เล่ามาเนี่ยค่ะ คิดว่าส่งผลยังไง ให้คนแบบว่าในครอบครัวเป็นยังไงกันบะ- บ้างคะ? ตอนเนี้ยที่แยกย้ายกัน น่าจะแยกย้ายกันไปมีครอบครัวหมดแล้วเปล่าคะ?
ใช่ มันน่าจะส่งผลถึงความอ่อนโยนเนาะ ทุกคนมีความอ่อนโยนค่ะ แล้วก็แสดงออกซึ่งความรู้สึกแบบตรงไปตรงมา
อืม ไม่อายใช่ไหมคะ?
รักก็รัก ชอบ ไม่ชอบก็คือไม่ชอบ อย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมีความตรงไปตรงมากันตรงนั้น ใช่ แล้วก็แสดงความรักออกมาแบบเปิดเผยอะ ก็คือแบบไม่ ไม่ค่อยแบบแอบ ๆ แอบ ๆ ไว้ว่า เออ ชอบนะ ว่ารักนะ อย่างเงี้ยค่ะ แบบว่าถ้า ถ้าใช่ ความรู้สึกมันใช่ ก็คือจะบอกออกไปว่า มันใช่อะ เออ อย่างเงี้ย
เออ <chuckles> หือ อันนี้หมายถึงความสัมพันธ์แบบว่าในเชิงคู่รัก หรือว่ายังไงคะ?
ตัว ด้วยค่ะ ด้วย ท พี่ชายทั้ง 2 คนด้วย ทางนี้เองด้วยเหมือนกัน ก็ ก็จะเป็นอย่างงี้ คือถ้าเกิดว่า คลิกแล้วชอบแล้วใช่ ก็จะบอกว่า เอ่อ ใช่ ชอบนะ รักนะ อย่างเงี้ยค่ะ อือ คือ น่าจะเป็นความ
อือ อัน อันนี้ต้องถามนิดหนึ่งว่า ในกรณีแบบว่ามีแฟนอะค่ะ ก็จะเดินไปบอกเขาก่อนหรือเปล่าคะว่าแบบ "ชอบนะ" อะไรอย่างเงี้ย?
ค่ะ มันก็มีอย่างงั้นเหมือนกันนะ เอาจริง ใช่ ใช่ค่ะ ก็คือพอ พอเขา เหมือนเขา พอเขาทำอะไรให้แบบเรารู้สึกว่า เราประทับใจ ใช่ไหม ประทับใจ อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะเดินไปบอกเขา แล้วก็ขอบคุณเขา แล้วบอกว่าชอบนะ ในสิ่งที่เธอทำแบบนี้กับ กับเราอะ เราชอบนะ ใช่ ก็คือเขาจะบอกไอดี
อุ๊ย! เหรอคะ? อ๋อ ไม่ใช่ว่าเดินไปบอกว่า ชอบผู้ชาย <chuckles>
อะ ใช่ ยัง ยังไม่ถึงขนาดไปบอกว่าชอบผู้ชายค่ะ มันก็ต้องแบบให้ผู้ชาย อะ แบบมันต้องคลิกกันจริง ๆ ถึงจะพูดได้อะ เออ ถ้าเรื่องแบบ ให้เหมือนแบบพัน
อ๋อ เราก็ต้องมั่นใจด้วยหรือเปล่าคะว่า อีกฝ่ายก็มีความรู้สึกให้เรา?
ใช่ เออ ใช่ค่ะ ๆ อย่างงั้น อืม
อืม แล้วในกรณีที่แบบว่า อ่า แบบว่ามีใครสักคนถูกทำโทษอย่างเงี้ยค่ะ ในระหว่างพี่น้องอะมีการปลอบใจกันไหมคะ?
ค่ะ อ้อ มี มีค่ะ นอกจากที่คุณพ่อจะดึงไปกอด แล้วก็บอกว่าตีทำไม อย่างเงี้ยน่ะค่ะ แล้วเราเองก็จะไป เข้าไป แล้วก็แบบ เอ่อ บางทีก็ไม่ได้ทำอะไร นี่ก็แค่กอดเขา หรือว่าจับมือเขาเอาไว้ แต่ไม่ได้พูดอะไรเลยนะ ทำได้แค่นั้น ก็คือกอดเขาแล้วก็จับมือเขาเอาไว้ เพราะเรา เราก็ไม่รู้หรอกว่าที่คุณพ่อทำโทษ คือเขา เขาผิดแค่ไหน อะไรยังไงอะ เออ เพราะเวลาที่คุณพอ คุณพ่อทำโทษแต่ละคนน่ะ ท่านก็จะแบบทำโทษกันแบบตัวต่อตัว ท่านจะแบบไม่ได้ ไม่ได้ให้ ไม่ให้เราเข้าไปยุ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือน เหมือนไม่อยากให้เราเห็นใน ในช่วง ในช่วงขณะนั้นน่ะ เออ อย่างนั้น
อือฮึ อืม อ๋อ อุ๊ย! ฟังดูแล้วเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมาก ๆ เลยอะค่ะ อย่างงี้แบบว่า ถ้าเกิดว่าในกรณีว่ามีลูก อะไรอย่างเงี้ย อยากจะส่งต่อความรักนี้ยังไงอะคะ?
ขอบคุณค่ะ ค่ะ โอ๊ย ไอ้แสดงความรักเนี่ย ให้ทำเลยค่ะ คือทางนี้ไม่มีลูกเนาะ แต่ว่าของพี่ชายเขาจะมีลูก 2 คนค่ะ เขาก็จะส่งต่อเรื่องเนี้ย กับหลาน ๆ ของเราเหมือนกันค่ะ หลาน ๆ ของเรานะไม่ แบบไม่ ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยอะค่ะ แล้วตอน 2 ขวบอะ เขาเพิ่งกลับมาเยี่ยมที่บ้าน พอเขามาเจอหน้าเราอะ มันอาจจะเป็นด้วยสายใยมั้งคะ เขาก็วิ่งเข้ามากอดเราเลย อืม
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม โอ๊ย ฟังแล้วแบบวันนี้เป็นอะไรที่อบอุ่นมาก ๆ เลยอะค่ะ ยังไงที่ แบบว่า เอ่อ ขอบคุณนะคะที่มาเล่าเรื่อง การแสดงความรักของครอบครัวของคุณให้ฟังอะค่ะ ฟังแล้วรู้สึกเติมเต็มมาก ๆ เลย ยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะ
มันก็ แหม อืม แบบว่า อะฮะ